Mmh.
Hem eh ben je dirais que, c'est c'est un stress que l'on doit utiliser
Ah oui.
pour justement, tu vois, comme, heu, comme fuel, comme, heu, hem, heu, essence on va dire, tu vois?
Ouais. Ouais, ouais, ouais, la seule fois où j'ai ressenti ce stress, heu, négatif, c'est en en voyageant en Australie, heu, la le mon 1er, voy mon la 1re longue destination et c'est là où j'avais pas de j'avais pas de finances stables et où j'ai ressenti ce stress qui, j'ai j'ai j'ai pu j'ai pu c'est loin dans mes souvenirs, du coup, j'ai plus j'ai plus la sensation mais je sais que ça brûlait de l'intérieur, c'était quelque chose de nocif qui, ça une sensation qui te tin c'est un peu comme la colère ces trucs-là, ça te, mmh, hem, ouais, ça te «ronge de l'intérieur», entre guillemets. C'est oxydatif, oxydatif.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais, ouais. OK.
Ouais.